Ciao, senti, vengo da te perché, somma, c'è una situazione che mi sta m un po' angosciando ormai: è il fatto che io non riesco a bilanciare la mia ambizione sul lavoro con quello che dovrebbe essere il normale benessere quotidiano. Cioè, ti spiego: ehm, fondamentalmente, ehm, io so essendo freelancer, ehm, ho un po' s mhmm, diciamo questa dinamica dove, ehm, se non lavoro e non produco mi sento colpevole. Ehm, cioè, io magari lavoro anche le mie ore quotidiane, oltretutto ho 2 lavori, uno di questi è essere insegnante, eccetera, eccetera, però proprio sento il fatto di ehm, di di di dover, ehm, ogni volta raggiungere un tot di guadagno al giorno altrimenti poi, ehm, non dico che ci perdo il sonno, ma ci vado vicina, ecco. E, quindi, niente ho bisogno ho bisogno di un consiglio.
Allora, innanzitutto, premettiamo che questa è una situazione, comunque, comune per chi si trova, diciamo, nelle circostanze che descrivevi, quindi stai tranquilla che sicuramente, ehm, riuscirai a trovare una soluzione e a trovare un tuo equilibrio. Ehm, non è non è impossibile e comunque questo quello che tu fai, lavorare, diciamo, fare 2 lavori, anche essere freelancer, non è semplice e ti fa onore che tu cerchi di comunque gestire quelle che sono, ehm, le tue le tue necessità in questo modo. Allora, però, prima di, diciamo, entrare in quelli che sono i consigli pratici- perché ce ne sono diversi sicuramente che possiamo andare ad analizzare- vorrei capire un po' meglio, ehm, le dinamiche specifiche, mhmm, diciamo, emotive che stavi introducendo per cercare di creare, no, una soluzione un pochino più personalizzata, più specifica per quello che è la tua necessità. Ehm, magari, innanzitutto, partiamo da questo: mhmm, descrivimi, magari, una giornata tipo includendo sia la mhmm, diciamo, il lavoro che il tempo libero che eventualmente altre ehm, diciamo, altri impegni, magari familiari o cose di questo tipo, una giornata tipo, ecco.
Grazie. Certo. Assolutamente. Ma, ehm, allora, beh, mi sveglio abbastanza presto, ehm, diciamo, verso le 8-9. Ehm, il problema è che io soffro di insonnia, ehm, perché ho preso dei farmaci, adesso p pian piano me li stanno scalando e, quindi, il problema è che come effetto collaterale hanno- simpaticissimo- l'insonnia. Quindi, ehm, diciamo, che faccio fatica ad addormentarmi prima delle 2, quindi, tutto sommato, non dormo neanche tutte queste ore. Ehm, vabbè, faccio colazione, mi preparo, eccetera, eccetera, poi inizio a lavorare. Inizio a lavorare, nel pomeriggio ho le lezioni, durante il resto della giornata faccio, ehm, diciamo dei lavori da computer e, ehm
Mh. Okay. <clicks tongue> Quindi inizi la mattina, diciamo, intorno alle 9, per esempio, e prosegui fino alle?
Sì, per esempio sì esatto, esatto. Per esempio, s ehm, fino alle eh, quello è il problema, nel senso che io durante la giornata, magari, mi trovo, oltre a dare lezioni, da che sono 50 minuti l'una, mi ritrovo, magari, anche a dover girare dei video per i miei, ehm, clienti perché mi mandano i prodotti e devo preparare loro il contenuto come ehm, come, somma, pe per i social media che utilizzano poi loro per sponsorizzare i prodotti. Ehm, quindi anche quello mi occupa tempo perché ovviamente devo trovare la location, gira, fa e monta il die monta il video, monta la ehm, monta l'audio, registra l'audio, eccetera, eccetera, nella lingua richiesta e poi e poi so somma mi dedico mangio, ehm, ovviamente co devo essere sincera, ogni tanto mi scordo anche di mangiare, eh. Quando sono proprio presa dalle mie cose, mi capita di di scordarmi. Ehm, e poi niente f vado avanti così fino allora, riesco a regolarmi, per esempio, il martedì e il giovedì perché ho gli allenamenti di arte marziale- sono cintura nera, sono agonista in karate e g gareggio a livello mondiale- ehm, e, quindi, vabbè, ho quello come sono 2 ore e mezza di allenamento
Mh. Mh-mh. Wow! Complimenti.
torno a casa. Ecco, quando torno a casa, per esempio, martedì e giovedì nonostante io sia stanca morta sento sempre l'impulso di mettermi ancora a lavorare, perché? Perché mi sento in colpa, quindi io dopo aver cenato, essermi lavata, eccetera, eccetera, eh, son sempre lì tentata di rimettermi a computer <sighs> ehm
Okay.
<tsk> somma.
Ehm, un un'altra domanda, mhmm, <smacks lips> hai parlato come, diciamo, input principale, necessità principale, un certo numero, sostanzialmente, un certo guadagno giornaliero, giusto?
Sì. Mh-mh. Sì, esatto.
Allora, innanzitutto, secondo me, q da questo punto di vista potresti cercare di rivedere quello che è il tuo, mhmm, come dire, il tuo orizzonte temporale da questo punto di vista. Perché se tu ti concentri, ehm, diciamo si questo succede a molti freelancer: se tu ti concentri su quello che è un obiettivo giornaliero, per sua natura, questo tipo di situazioni lavorative hanno un'inconsistenza, no? Ci sono giornate in cui avrai un certo guadagno e altre in cui non riuscirai a raggiungerlo, altre che ne avrai uno maggiore, eccetera. Quindi se tu focalizzi, diciamo, il tuo orizzonte di guadagno sulla singola giornata, rischi di, ehm, diciamo soffrirlo a livello psicologico perché capiterà inevitabilmente in certe in certe giornate di non riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Se, invece, tu ti prospetti, magari, quello che è un'entrata mensile o anche settimanale a seconda di quello che, mhmm, ti è più comodo, ma tendenzialmente con un o un orizzonte un pochino più ampio, ehm, questo ti permette ti può permettere di aggiustarti in corsa e capire: "Okay, sono rimasta un po' indietro questa volta, questo giorno, questi 2-3 giorni, spingo un po' di più, ehm, quest'altro invece: "Okay, sono a posto non ho bisogno di preoccuparmi perché questo è il mio obiettivo", no? Se il tuo obiettivo è un numero specifico, perché poi a volte, magari adesso me lo dirai, chi lavora da freelancer, non ha in realtà un obiettivo, ma semplicemente cerca di massimizzare il più possibile. Okay, ehm, uhm, okay.
Mh-mh. Certo. Eh, lo so! Mh. No, infatti è quello il problema. Esatto, è quello che cioè l mhmm, somma, io ho parlato anche con qualche mio collega e siamo tutti nella stessa barca. Però, ecco, cioè, io mi sto rendendo conto, per esempio, io ho una neurodivergenza. Io comunque, ehm, sono disabile oltre il 67%, sono autistica e ADHD, oltretutto ho, ehm, sindrome di iperlassità o Sindrome di Ehlers-Danlos quindi, ehm, nel senso ho tutta una serie di, diciamo, dinamiche che non sempre mi consentono di fare il mio lavoro. Cioè io nel karate sono nel Para-Karate quindi, ehm, comunque, anche lì, non essendo, diciamo, una disabilità intellettiva, ehm, comunque, per esempio, alleno i bambini, eccetera, eccetera. Quindi, comunque sia, io arrivo ad un punto dove il mio fisico proprio mi dice "stop", cioè n no, ehm, però mi sento in co capisci? Ehm, il mio fisico dice "no", però la mia testa dice "sì".
Certo. Okay. <tsk> Certo. Wow. Okay. Certo. Certo, certo. Allora, visto che è una situazione, mhmm, diciamo, molto specifica, un consiglio più generale che ti posso fornire è quello di, magari, ehm, fare un lavoro d'equipe con, diciamo, dei professionisti di ambiti diversi. Ehm, parlo di mental coach, parlo di persone che si occupano della gestione, ehm, dell'ADHD e di tecniche di questo tipo, in modo da cercare di combinare un po' gli sforzi dal da di varie discipline. Perché, effettivamente, è una situazione molto specifica, molto particolare, per cui tecniche troppo generali come che, diciamo, mi erano venute adesso, magari una gestione del tempo con delle pause ben specifiche nel corso della giornata, una routine il più possibile definita, potrebbero non essere effettivamente valide nella tua nella tua situazione.
Mh-mh. Eh! No, in realtà, io con le routine, cioè più p il mio problema è quando non ho una routine per quello che io adesso sono un po' tra virgolette "allo sbando". Perché prima, per esempio, avevo una routine fissa, cioè io facevo lezioni tutta la giornata, ma adesso il lavoro è un po' calato su quel lato perché, ehm, comunque sia sono subentrati, appunto, altri lavori dove guadagno di più. Però, ecco, questo cambio mi ha un po' un po' po' tanto "sballata", tra virgolette.
Mh-mh. Ma quando, invece, ne hai va scusami, prosegui. <clicks tongue> Okay. Okay, okay. Allora, diciamo, non mi esprimo troppo su quella che è il lato ADHD, eccetera, perché, ehm, magari non rientra nelle mie competenze, però sicuramente mi sembra di capire che, ehm, in generale, se tu riuscissi è possibile comunque anche da freelancer, ehm, lo dico con esperienza di altre persone con cui ho parlato nel tempo, stabilire una routine che poi, magari, cambierà piuttosto, diciamo, rapidamente nel tempo, magari dura qualche mese, però è importante quel processo di stabilire una routine molto ben specifica, molto ben, ehm, come dire, scandita, con dei momenti ben precisi, no, "Okay a quest'ora mi metto a lavorare, a quest'ora faccio una pausa, a quest'ora, ehm, mi dedico a un a un hobby, uhm, a quest'ora mangio" che è fondamentale, assolutamente fondamentale per mantenere, ehm, diciamo, le ener i livelli di energia durante tutta la giornata, anche perché fisicamente facendo arti marziali, ehm, comunque spendi molto a d anche da quel punto di vista. Quindi crearti del il più possibile qualcosa di ripetuto e fisso, questo permette ti permette di come dire, di ristabilizzarti e in qualche modo ti fa, mhmm, sentire meno in colpa perché tu sai se l'hai fatto o meno quello che dovevi fare. Quello che devi fare diventa più, ehm, chiaro, più definito, non è più qualcosa di fumoso che è molto facile trasformare in un'occasione mancata nella nostra mente, no? Ehm, quindi già questo potrebbe aiutarti, non so se se p è una cosa che pensi di riuscire a fare, ecco.
Mh-mh. Mh-mh. Ma, eh, questo mi sembra un ottimo consiglio onestamente ehm è una cosa decisamente che potrei riuscire a fare ecco detto così.
Okay, ottimo. Ehm, un'altra un'altra cosa che, mhmm, secondo me ti puoi ti può aiutare, ecco, per la diciamo l il il bilanciamento dell'ambizione e del benessere, è quello di cerebr celebrare le piccole vittorie il più possibile. Ehm, e per piccole vittorie intendo anche proprio economiche, no, semplicemente quando hai fatto quell'ora, quell'ora di lavoro, ehm, ti ha portato un certo guadagno, che magari anche da come da come parli è anche cospicuo, da quello che posso sperare, immaginare: "Okay, ho ottenuto questa cosa, s m m brava, <laughs> ottimo lavoro", no? Magari ti dai ti mangi uno snack di qualcosa che ti piace per per darti un premio o qualcosa del genere. In generale, sicuramente dividere lo sforzo in piccoli sotto segmenti e celebrare la vittoria di ogni singolo segmento, ti può aiutare a dare un benessere più diffuso, un senso di realizzazione e, quindi, un minor senso di colpa quando poi, per le circostanze che hai, sei obbligata a non a non lavorare in quel momento.
Mh-mh. È vero! <smacks lips> Hai ragione. Guarda,, <lip trill> assolutamente, adesso che ci penso, comunque, effettivamente, molto spesso, cioè io spingo come se non fossi disabile, cioè, ma, in realtà, ho dei limiti, solo che, mhmm, poiché, <chuckles> insomma, tra insomma, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, no, tro uhm, il dire e il fare per me c'è di mezzo tutta una serie di insomma, di di cose. Guarda, ti ringrazio veramente tanto perché parlarne con te, effettivamente, m'ha fatto realizzare che de che, uhm, che n devo smetterla di sentirmi in colpa, che uhm, che, insomma, sto già facendo abbastanza e poi i consigli che mi hai dato veramente sono utilissimi e assolutamente vedrò di metterli in pratica.
Beh, guarda, io ti devo dire che, sinceramente, personalmente, è stato anzi, è stato un onore, ehm, più che un piacere sentire sentire la tua storia perché comunque ehm, anzi, credo che trarrò ispirazione da dal tuo esempio perché comunque fare tutto quello che fai, ehm, comunque con delle disabilità, comunque con delle difficoltà, eccetera, competere a livelli mondiali, ehm, in contemporanea è veramente qualcosa di straordinario, ecco. Anche solo questo, forse, dovrebbe, mhmm, in qualche modo ricordarti ogni tanto che sei una persona incredibile che ha ha ottenuto veramente tantissimo. E, quindi, niente, io non posso fare altro che che, ehm, ringraziarti per avermi dato l la possibilità di aiutarti, ecco, è veramente un onore, quindi a presto.
A presto.